Então me conta uma experiência de viagem que mudou o teu jeito de ver a cultura desse país que você visitou.
Olha, pra ser sincero foi a primeira vez que eu saí do Brasil. Né. Eu fui para o para o Canadá. Foi minha primeira experiência fora, até então eu só tinha saído do meu estado assim mesmo, nunca tinha ido assim fora do Bra
A ok. Sim, isso mas tipo, que lu que cultura diferente da brasileira. Eu eu conheço o Canadá, eu já fui algumas vezes, não lá no norte, mas realmente é n assim, totalmente diferente de tudo, então né.
<laughs> Não, totalmente. Totalmente, totalmente, totalmente diferente. E assim, eu vivia em um mundo, onde por exemplo eu fiz em engenharia, né, na universidade federal, eh, e eu não tinha assim contato com pessoas de fora do país sabe? E aí, eu já estava ali, eu estava fazendo curso de inglês e tal, só que eu ainda tinha muita dificuldade pra desenvolver meu inglês. E aí eu botei na cabeça "não, eu preciso nem que seja 30 dias fora do país para me dar choque de realidade, e eu realmente", o Canadá foi porque assim, é custo benefício, né. <clears throat> Eu tinha visto alguns lugares dos Estados Unidos, mas estava muito mais caro do que o Canadá, né, o visto do Canadá teoricamente assim, quando a gente fez as pesquisas iniciais eu, minha namorada na época e minha mãe, era mais fácil de conseguir, mas no final das contas eu acabei tendo que tirar o visto do Estados Unidos e o visto do do Canadá mas eu já explico. E aí, é e aí quando eu fui fazer a minha escolha das escolas, teve uma escola que chamou muita atenção que foi a Hansa Language, que era uma escola que você, tipo assim, fazia muitas atividades culturais fazia parte das aulas. Então a quando
Sim. Ok. Sim. E por quê que o carnaval? Claro. Sim. Ah. Ó, interessante isso. Ah, isso te chamou atenção, você você gosta de atividades culturais e principalmente em outro país?
Exatamente! Então, eh, por exemplo, assim, tinha uma aula lá, que era aula d sobre culinária, então a gente visitava restaurantes, e aí, a gente falava, assim, com chefes, sabe. O chefe explicava pra gente a cultura.
Hã. Claro! É, era o uma pergunta: era o lado, hã, francês ou ingle eh, inglês de
Em inglês, é. Eu fui pra Toronto mesmo, perto de Nova Iorque. Toronto mesmo, é.
Ah, Toronto, né? E, mas tem, assim, culinária francesa no na parte inglesa? Como é que é?
Não vi muito culinária francesa lá. Eu acho que vai ser mais para o lado de Quebec mesmo e tal.
Sim, lá tu não tem.
É. Aí, tinha feiras que a gente foi. Feiras de rua, assim, que eu comi até eh, octopus, eh, como é o nome? Comi lula! Uma lula, é, eu comi tudo, em espeto assim, espetinho sabe? Foi tipo, muito
Uma lula? Ai, ó! É é q é q é quase brasileira. A diferença é que, em vez de ser churrasquinho Eu acho que, no Brasil, você não vai achar o Lula no espeto. Se tiver, me avisa. <chuckles>
<laughs> Não vou achar o a. <laughs> Não vou achar Lula no espeto. Aí, eu escolhi muito por conta disso, assim, por conta do colégio, né, e quando eu vi os preços e comparei com os Estados Unidos, ficou muito mais barato, né? Aí Mas meu sonho sempre Sim, diga.
É, então. Sim. Ah, mas é muito interessante. Sim. Ah, mas É, essa só se Sim, essa escola parece muito interessante com tudo que eles que eles ofereceram, realmente não tinha como você
Sim, sim. E aí, ainda foi muito bom, porque tinha uma professora que era minha professora do speaker, né. Eu entrei lá, tinha tem níveis, né. É do 1 até o 10, né. Eh, aí, quando você vai até a turma 10, são as turmas que eles se eles se prepa eles se preparam para ir para a faculdade mesmo. Aí eu lembro, eu fui até com amigo meu brasileiro, meu amigo já era fluente, já tinha terminado o curso, ele
não escolher, né. Ok. Hum. Certo. Ah, ok. Ah, espera aí, então, eh, você não foi sozinho, você foi com um amigo brasileiro?
Não, não fui sozinho, fui fui com um amigo, só que aí a gente ficava meio se a gente ficava em prédios separados, porque
Aí, então, você, hum Perfeito, mas mas o fato que você ir com uma pessoa do Brasil te deixou mais seguro, assim, que você não ia ficar sozinho?
Com certeza, tamb é independente do país que fosse, ele iria comigo, ele era ele morava comigo, né. E aí, quando eu falei pra ele e ele também, tipo, tinha muito dinheiro, assim e tal, ele tinha uma condição melhor que a minha, então, quando eu falei com ele, assim: "Ah, eu vou passar aqui 2 anos juntando dinheiro para fazer um intercâmbio". <chuckles> Aí ele falou para mim, assim: "Ah, quando tu decidir pra onde tu for, tu me avisa que eu falo com meus pais que eu vou com tu". <laughs>
É. Aham. Aham. Ah, legal ter um amigo desse, assim, né. <laughs>
É. <laughs> Aí aí pronto, eu escolhi o Canadá, por conta da situação financeira ali que era mais acessível para mim, mas realmente meu sonho
Então. Sim. É, o dólar canadense é mais barato, né, o dólar canadense.
É, sim, o dólar na época, eu peguei o dólar canadense por 2,80, dois e setenta e cinco, sabe. Eh, e e aí, na época, acabei que escolhi o Canadá, mesmo que o meu sonho sempre foi ir para os Estados Unidos, né. Só que, no fim das contas, que eu estava falando do visto, eh, o voo mais barato que eu achei, que era estava assim, tipo, muito barato mesmo, ele tava na promoção, ele passava por Miami. E, como ele passava por Miami, eu teria que tirar um visto de trânsito, e o visto de trânsito é o mesmo preço do visto de visitante para ir para os Estados Unidos. <laughs> Aí o que eu fi
É. Sim. Claro. Hum. Ah, o Ah, mas eu acho que é mais fácil é mais fácil conseguir, eu acho, eu não tenho certeza.
Não, é mais fácil de conseguir, claro, só que, aí, por exemplo, eu era matriculado em um curso de inglês. Eu fazia faculdade em uma federal. Eh, eu, tipo, não tinha por que eles negarem pra mim, sabe. Eu tinha iniciação científica, eu tinha bolsa de estudos na faculdade e tal. Aí eu
Sim. Ok. Sim. Certo. É, você não era do eh, do grupo, assim, que ia vir para os Estados Unidos bom, eu moro nos Estados Unidos no caso, vir aqui para ficar, para trabalhar ilegalmente, você não tinha o perfil
Sim, ah, entendi. É, porque eu acho que são mais esses perfis que eles negam, né, então, eh, até na entrevista, assim, quando a gente foi falar, que na época eu fiz por uma agência, hoje em dia eu acho que eu desenrolaria muito mais fácil mandando email para a faculd para o colégio sozinho, eh, a agência falou: "Não, o seu perfil não é um perfil que eles costumam negar". Aí eu fui lá 1 ano antes, né, 1 ano antes, eu fui logo tirar meu visto americano, aí deu tudo certo. É, eu eu fui, na época, eu fui em Recife, aí tirei meu visto, deu tudo certo. Aí com o vi
Exatamente. Sim. Sim, é normal. Você foi lá na embaixada? Ficou nervoso na entrevista? A pessoa que te entrevistou, como é que foi essa experiência?
Caramba, eu, assim, eu não tinha ficado nervoso até ela falar inglês comigo, porque <laughs> ela estava sendo em português, aí ela perguntou, tipo, já em inglês comigo, ela, assim, ela perguntou: "Ah, por que você está indo para lá?" Aí eu, como ela respondia em inglês, aí eu respondi eu já estava sendo o 3º livro, eu não era fluente, mas eu também não é não não era o eu já me virava, inglês. Aí eu cheguei e expliquei pra ela que eu queria ir porque eu queria, eh, improve o meu meu inglês, melhorar mais, eh, que eu queria ter uma experiência fora do Brasil e tal, que eu já tinha uma escola.
Ah, ah, agora Já se virava mesmo, que bom. Hum. Ma mas no caso, eh, ela perguntou, né, ela perguntou porque você queria ir para o Canadá, né, ou para para os Estados Unidos?
Não, eu não comentei nada do Canadá, só comentei Estados Unidos. Falei que eu queria ir pra visitar, pra falar inglês, porque eu estava fazendo curso de inglês e eu queria muito praticar meu inglês nos Estados Unidos.
A agora, mas por que que você não contou qual que era o real motivo? Não teria sido mais fácil? "Olha, eu só preciso do visto"
Hum, acho que não, acho que não, porque, eh, se eu falasse isso, ela ia pedir pra "Ah, então faça o v o visto de turista". O pessoal falou isso, que não era pra eu comentar, entendeu? Senão, eles iam fal por que é o mesmo preço, sabe. Então, tipo, assim, para eles era muito mais rentável, eles eu pagar um visto de trânsito, que só ia durar pra 1 vez, e depois eu pagar um visto para o para ir para o Can para ir para os Estados Unidos, se eu quisesse ir uma outra vez. E aí, até hoje, eu tenho o meu visto, né, que meu visto é de 10 anos, tá válido ainda. <laughs>
Ah, ok. Instrução da Mas acho que mais difícil, né. Claro. Olha eu eu, então. Eu te digo por experiência, eu tive familiares que tiveram o visto negado, eh, você nunca pense no que vai custar, eh, um visto para os Estados Unidos não tem preço. Então, você vai lá e pensa: "Que eu vou conseguir", mas o custo, realmente, é porque vir aqui é uma experiência única no caso.
Não, com certeza, com certeza. Aí aí pronto, eu peguei esse visto, aí como você quando você tem um visto dos Estados Unidos pra entrar no Canadá, você só precisa pegar um visto eletrônico que é o ETA canadense, né? E aí foi uma coisa já que foi superinteressante, achei uma coisa muito bem acessível, muito bem planejado deles. Eu só paguei assim É, eu só paguei $30 na época.
Sim. Ah, ah, ok. Sim. Interessante saber isso, né, interessante saber. É interessante saber isso, porque eu eu eu já fui pro Canadá, mas já como, hã, residente americano. Então, eu só entrei com o passaporte americano, então nunca eu nunca fui como turista, hã, no caso argentino. Eu tenho a eu era, hã, residente brasileiro argentino, né. Eu nun para o Canadá eu nunca fui. Então, é interessante saber isso realmente. Mas, então, você estava encaminhado, né?
É? É, é muito É, aí pronto, aí eu pronto, já estava como meu visto dos Estados Unidos, passei por Miami, passei 1 dia lá, e depois eu vim pro Canadá. Aí foi que tudo mudou, tudo que mudou. O quê?
Você não ficou com você não ficou você não ficou com vontade de ficar mais tempo em Miami não? A cidade linda, primeira vez que eu
Fiquei com muita vontade, fiquei. Ainda fiquei pensando assim: "Ah, quando eu tiver em Toronto, eu vou pegar um voo, vou pra Nova Iorque, vou passar um final de semana em Nova Iorque", mas aí acabou que quando eu cheguei lá no Canadá, por ser a minha primeira vez que eu saí do Brasil, eu tive um choque de cultura que era era tanta informação que 30 dias foi muito pouco, muito pouco. Tanto que É, pra Toronto, é. Tinha muita coisa, tinha
Aham. Sim. Toronto, né, no caso? Como é que é a cultura de Toronto? Me descreve aí qual que foi que você viu que você ficou culturalmente assim É.
Eu eu acho assim que, se fosse pra eu afirmar culturalmente, eu acho que é muito próximo da americana, muito, muito, muito mesmo, muita aquela É, só muda é só os locais, tipo assim, <chuckles> em vez de Starbucks é Team Hortons, ou, então, tipo assim, é muito parecido, o pessoal faz as
Ah, com certeza, com certeza. Sim. E o pessoal é um pouco mais educado que o americano. Eu te digo, porque eu já fui várias vezes. É, é.
Isso que eu ia falar, isso que eu ia falar. E o que eu achei foi exatamente com relação à educação. E eu acho que esse foi o meu maior choque cultural, assim, a minha experiência que mais mudou, por quê? As pessoas no Canadá, eh meu tom de voz eu acho que abaixou, começou a baixar lá. Porque eu chegava lá
Não, os canadenses não conheciam. Sim. Olha que interessante! Você já falava grosso que nem brasileiro, né? <laughs>
É, eu che É, eu chegava lá, mesmo em inglês, assim, eu falava alto, e eles falavam tão baixo e tão calmo que eu me desarmava todo. Tipo assim, parecia que eu estava falando to um outo ou, tipo assim: “O que que ele está falando? Como é que ele está falando tão baixinho, tão calmo, tão lento?” E e todo mundo assim, sabe. A o as primeiras semanas, pra mim, foi tipo muito interessante por causa disso. Até tem um amigo meu que, quando a gente sai aqui na França e a gente está com alguns amigos, que a gente conversa em inglês, ele fala comigo: “Cara, a sua personalidade e a sua voz muda 100% quando você vai falar inglês.” Aí eu falei É. Aí eu falei com ele, eu falei: “Cara, isso foi muito mais por conta do 1 mês que eu passei no Canadá do que toda a minha experiência na França, todos os cursos de inglês que eu fiz. Foi lá, realmente, me educou com relação à calma e leveza de como eu falava inglês", sabe?
O Sim. Que legal. Aham. Olha, que legal. Sim. Sim, eu tô imaginando assim, eh eh, requer um maior choque cultural que a forma você tem que adaptar a forma que você fala às pessoas que o lugar que você tá visitando, né. E aí, você tem aquele tom brasileiro né, que no Brasil a gente tem que se expressar bem, senão você sabe
Sim.
o povo o povo passa por cima, né, então aí então você teve que se adaptar a falar assim de forma, digamos, até educada que pra eles eu acho seria
Exatamente. Exatamen e ainda mais que assim, eu sou eu sou da Bahia né, então eu já tenho o costume de de soltar muitas gírias, de falar com muitos gestos, então lá eu aprendi a simplesmente acho que até trouxe um pouco para o francês isso, quando eu falo francês eu falo muito calmo, muito tranquilo e tal.
Sim. Ai o francês fala calmo também né? Do tipo a diferença do alemão é, o alemão fala bem grosso, mas o francês é
É eles também falam baixo, é.
É interessante tudo i
Pois pois é, é. Aí outra coisa que me educou, tipo assim, reeducou né, a gente fala assim “educou”, mas realmente mudou meu meu estilo. É que lá no no Canadá tudo era multa, né, se você estivesse assim se você a se você atravessasse a faixa de pedestre fora da faixa, e é uma coisa que eu faço no Brasil, muito
Sim. <laughs> Aqui faz também nos Estados Unidos, de vez em quando
muito, lá você toma multa e tem câmera pra tudo que é lugar, aí tem as plaquinhas lá em Toronto mostrando que "ah, você vai tomar multa", como eu não era residente fiscal, provavelmente eu não ia receber essa multa, né, mas
Uma pessoa toma multa? É, tipo assim, uma pessoa caminhando toma multa?
É porque tipo assim lá, tipo, tem as ruas, né, tem muita faixa de pedestre muita, muita, muita mesmo, e nos locais assim onde próximo às faixas, vi ti tem tipo uma câmera e diz que se você atravessar, eu acho que só assim, se um fiscal estiver perto e te pegar, ou se tiver reconhecimento facial não tenho certeza. Mas tinha lá dizendo que você tomava multa. Era.
Sim. Ok. Ah ok, eh, então Ah, sim. Nossa você imagina imagina você tomar uma multa porque você caminhou errado, é incrível realmente.
Não, calma tem mais ainda. É <laughs> ó, dentro do ônibus tinha uma placa dizendo “ah, trate bem o motorista”. Caso e tipo assim, caso você não trate o motorista bem e tal, e tal, você toma uma multa de quinhentos dólares. Assim mesmo.
Sim. Mas quem que vai tratar o motorista mal no ônibus? Eu q te de deve ter pessoa
Caramba, eu acho assim, se tem placa é porque tem história. Alguém já tratou mal ali algum momento. <laughs>
Olha, eh, eu nem no Brasil que era eu tomava ôni eu eu pegava ônibus numa época que eu era adolescente, tô falando dos anos 90, né. Em Cuiabá aquele calor enorme o o ônibus não tinha ar condicionado. E mesmo assim, ônibus lotado, não tinha lugar nem pra andar. E eu nunca vi ninguém tratando mal <laughs> o motorista. Então é realmente
Aham. Pois é, lá lá tinha essa placa, e aí, tipo, uma das coisas que me deu um choque, que eu apertei sem querer o alarme de segurança do metrô, e foi muito sem querer, muito, muito sem querer, porque estava na altura do meu rosto, porque eu sou bem alto né, eu tenho mais de 1 metro e 90. Então eu pressionei assim, muito sem querer, e tinha lá “multa de $500 pra quem pressionar sem motivo”, é. Mas no final, o pessoal confia muito na sua palavra, e esse foi um choque cultural meu, ele veio, eu só falei: “Ah, me desculpa”, meu amigo que falou ainda que eu fiquei super nervoso, mas deu tudo certo, graças a Deus. Uma amiga explicou, ele entendeu, disse pra eu não repetir e eu pedi desculpa, aí deu certo <laughs>
Ah sim. Não, aí é sério, aí sim é sério. Aí ao Essa merecida. Essa merecida. Ah que le Sim. Olha que legal, olha muito obrigado pelo relato aí da tua experiência da tua viagem, eu aprendi bastante sobre a cultura canadense que eu não sabia, viu? Muito obrigado.
É, eu que agradeço por tá compartilhando minha história com você, obrigado mesmo até à próxima.